Woh, iya iya. Oh, sama berarti Mas, iya.
Sama, ya? Gala jidar, tuh, kalau di Mbak apa e jadinya?
Sama. Lah, iya, sama. Saya juga da kayaknya daerah yang sama kita. <chuckles>
<chuckles> Gala jidar, tuh, kayak apa, ya, kalau kayak loncat jauh.
Iya, tapi dulu pake sedotan.
Nah, heeh, loncat jauh tapi pake sedotan. Jadi, dulu tuh pernah, eee, kita tanding misalnya di sekolah tuh, kelas 5 sama kelas 6 tanding sepulang sekolah, gitu. Ah, itu seru, sih. Enggak enggak enggak, itu enggak jadi tawuran meskipun ada, eh, pastilah ada, eee, slek-sleknya cuman kayaknya enggak, sampai itu, mhm. Mhm, kalo Mbak misalnya kalau misalnya pengen nih, eee, pengen liat, eee, anak-anak sekarang main, game yang Mbak mainin itu pengennya apa, tuh?
Heeh. Wah. Enggak jadi tawuran itu. <chuckles> Iya. Biasa aja, ya, bis eee, sekolah, heeh. Main apa gitu yang bareng, mhm. Biasanya sih kalau eee, kalau misalnya bukan biasanya berarti, kalau misalnya saya ingin lihat berarti kayaknya, tadi sih Mas, eee, boy-boyan itu soalnya pas saya SMA tuh ya, ya m ya udah gede sih, di SMA, tapi kadang suka, eh, bukan SMA, SMP. <sniffs> SMP itu, eee, masih dibilang, eee, anak kecil kan masih, ya. Nah, tapi sewaktu saya pindah ke SMP, ik eee, mengusulkan main boy-boyan kok pada, eee, enggak tahu gitu, dan pada bingung gitu boy-boyan apa sih, jan jadi pada males-males gitu semua. Jadi, mungkin sekarang yang saya inginkan, eee, anak-anak kecil main mungkin boy-boyan sih, gitu, heeh. Kalau Masnya, sama? Atau, apa hal yang lain, congklak mungkin? <chuckles>
Mhm. Iya, betul ya. Sama, sih. Congklak. Congklak, sih congklak itu kayaknya emang itu, Mbak sering main congklak, ya?
Oh. <chuckles>